Ele, já chegou falando que ele não podia demorar, porque ele ia pra não sei onde, que não era tão perto, porque era dia e eu não me esqueço. Era final e de um de um de um campeonato do Benfica, e ele tinha que
<chuckles> Hã. Ele ele ele falou isso? Ele falou: "Eu não posso ficar aqui", e na verdade, ele que deu a ideia de te ver, né, e aí, ele falou que podia ir, e aí, do nada ele falou que não podia ficar, porque tinha um campeonato de futebol que era mais importante que você.
Exato. Pra assistir, na casa de um amigo x, num bairro y.
Tá. É. <chuckles>
E tipo, sei lá, a gente se encontrou eu vou chutar um horário que eu não me lembro esse detalhe, mas, sei lá, era cinco e p 17h, assim, mais ou menos, cinco e pouco, esse jogo era, tipo, 18h.
Hã. Aham. Ok, é.
Ou seja, mais o deslocamento, ele realmente não podia demorar, só que, tip esse jogo, ele não foi marcado há meia hora atrás, esse jogo tá marcado há muito tempo.
É, de de 10 minutos só, pois. Exa <chuckles> exato, e ele sabia disso. <chuckles>
É.
Ai, Jesus! E aí, como é que foi?
Então, por que que ele me encheu o saco? Aí tá beleza, a pra mim tudo bem, porque eu, tipo, pra mim, assim, quando eu olhei, que eu vi, não bateu nada, então, pra mim estava ótimo, eu ia embora pra minha casa feliz. Eh, aí ok, passou.
E e e não bateu mesmo, do tipo, foi só 2 beijin foi zero a z menos dois mesmo?
Não, pra mim não. Não não, pra mim não, e durou, tipo É, é, me não, subterrâneo, subterrâneo.
É 5 minutos né? <chuckles> É subterrânea. <laughs>
Subterrâ aí, durou, de não, eh, sério, durou, tipo, 15 minutos ou até menos, assim, a conversa, ali
Foi o suficiente pra ele falar que não podia ficar, que tinha que ver o jogo de futebol e acabou.
É, ele já chegou falando que ele não podia ficar
<chuckles>
sabe. Ele já chegou falando: "Olha, eu não posso demorar, que não sei o quê", mas durou, tipo, 10 minutos, e aí, ele já teve que ir embora, por causa dessa final desse campeonato
Hã, e e aí. Certo. Tá, aí você já já desconectou do cara. Hum, <chuckles> extremamente importante sim que é o futebol português. Hã.
eh, que era extremamente importante. Sim, aí eu Exato, pra ele era extremamente importante, e aí, pra mim estava, to top porque, eh, eu ia pegar, ali, meu comboio, estava do lado da estação e ir embora, eu não ia ter que passar pelo constrangimento dele ficar me oferecendo carona, então pra mim foi ótimo.
<chuckles> Aham. É verdade é, nesse sentido foi bom, né, ele já foi embora, já acabou com esse negócio. Hã, e aí?
É. É. E aí, tá, aí, fui embora. Passou um tempo, porque, né, ele deve ter ido pra casa do amigo, assistido o jogo, não sei o que lá, eu peguei e estava, ali, e aí, tipo, eu não sou a pessoa que bloqueia nada, eu sigo a minha vida
Hum. É, é, você só ignora e tá tudo certo.
eu não vou remexer, eu sigo a minha vida, às vezes até esqueço. Não, eh eh, eu realmente, às vezes, até esqueço. Aí, ele veio e me mandou mensagem à noite, eu não tinha porque não responder. E aí ele já me mandou mensagem, como se a química tivesse sido, assim, fenomenal.
Tá. Uhum. <laughs> O cara não não percebeu mesmo que que que não que não grudou, que ele que não deu certo, pra ele estava tudo bem.
Nnossa! Porque não sei É. É, e não teve nenhum si
Para ele você ia entender que tinha um jogo de futebol que era muito mais importante, claro.

O que já não é um já não é uma uma uma bandeira muito legal, né, já é uma red flag, quando quando é muito futeboleiro, quando é muito a a ponto de a ponto de mudar a vida, de ficar estressado e tal, aí já tá errado, né, já já não já não funciona.
Então. É. É. É, é. Aí, beleza. Eh, não, e assim, ele começou como se fosse como se fosse, assim uma coisa ousada mesmo assim. Ele começou a querer caminhar para esse caminho, e eu falei: "Não, não, não queridinho, não não não, não não não, só pare."
Ai, o cara tá lá, falando contigo como se fosse, né, um super match. Exato. <laughs> Ah. <chuckles>
Tipo, assim, eu não sei de onde ele de onde surgiu isso na sua na cabeça dele.
<chuckles>
Que v-veio uma super química do não sei o quê, do não sei o que lá outro, e nã nã nã, e eu: "Gente, esse menino não está bem."
<laughs> Cara. Esse esse menino tem problema, esse menino é
Esse menino, realmente, não tá bem. É. E assim, é uma história que só ele conhece. Aí, eu eu não tive paciência, e eu falei, tipo, a verdade na cara dele, tipo, eh: "Querido, tem alguma coisa errada porque a gente foi no mesmo lugar? Você tem certeza, que nós estávamos Você tem certeza que f que você é você, eu sou eu, e que a gente se encontrou mesmo? Porque, assim, o o encontro com uma pessoa que eu tive não tem não combina com esse que você está descrevendo."
E aí? E aí como é que ce Claro. Tá. <chuckles> Tem certeza que <laughs> Hã. É, não não foi não foi esse esse romance todo aí de de de comédia romântica que você viu.
Não. É como se tivesse tido uma super eletricidade estática entre nós.
Nossa, o cara deve ser muito carente en então, hein, o cara deve ser É muito ilusionado, né.
Ó. Ah, conto. Então, e, aí, eu sinto e eu sinto que, assim, não todos assim, eu não vou né, generalizar, porque, né, não sei se eu se eu posso, mas ele eh mas, eu sinto que uma fatia dos homens portugueses, ou seja, dos locais aqui, tem esse essa característica.
Uhum. É, mas Uhum.

Entendi. É é como se se a gente tivesse se os brasileiros tivessem a sensualidade saindo pelos poros, né.
Exato. E aí, talvez, isso não aconteça muito comigo, mas eu sei que sim, existe.
Tá. <laughs> Não. Mas você acha que a sen a sensualidade não sai pelos seus poros? Ou ou ou que eles não te tratam assim? <chuckles> Ah, tá. Ok. Ah, mas e bom, que bom que você não sente isso, né. Porque eu certeza que que a a as mulheres devem deva porque, assim, até os homens, na verdade, eh, na na Europa, os homens brasileiros, têm um certo estigma. Tem um estigma negativo, que é os latinos, no geral, e aí os brasileiros estão inclusos, são considerados meio como violentos, sabe, do tipo, briguentos, passionais e tal. Então É, isso, ao menos pelo que eu sei, na Espanha e tal. Eh, e aí tem o lado positivo, que, do tipo, mulheres e homens também, claro, eh, se sentem atraídos por esse essa coisa meio perigosa, sabe, eh, só que, ao mesmo tempo, muitas meninas e muitos caras também, mais as meninas, no caso, elas se protegem. Então, se é brasileiro: "Não. Nem vou me envolver, porque eles não são iguais iguais aos espanhóis. Eles podem ser violentos podem ser sabe?” Então têm um
Sim, existe. Ai, meu Deus, não. <laughs> Eles não me tratam assim. Não me tratam assim. Hum. Aqui, não. Uhum. Uhum. Hum, não, aqui não. Aqui eu não sinto isso. Aqui eu sinto que, eh, as mu as mulheres, nesse quesito, elas sentem que os brasileiros são maravilhosos, elas acham eles o máximo Aham, porque eles são tipo, bons de de conversa, são bons fisicamente, sabe, na coisa, mas são safados e traidores.
Aham. Ah, que ótimo! Poxa, fenomenal! <chuckles> Aham. Ah, olha! Ah, são, sa tá. Bom, sa safado, dependendo, às vezes, é até bom, né, mas, assim, traidor aí já não é muito legal, né, aí já
Então, tem esses 2 aspectos. É, mas em um em um aspecto de, tipo: eles sempre traem. Então já espera que se você se relacionar com brasileiro, provavelmente, ele vai te trair.
Ah, entendi. Então, já tem um certo É, mas é mais ou menos o que tem aqui também, só que, eh eh, na na Espanha ainda tem um pouquinho essa coisa de ser meio violento, eh: latinos são violento.
Ah, não, violência não. Violência aqui não.
Né. Ah, que bom. Que bom, que pelo menos essa figura, eh, n não apareça no no nos brasileiros, no geral, aí em Portugal. Que legal. Eh, bom, mas, olha, foi um prazer falar contigo. Adorei saber um pouco mais da da sua vida aí aonde você mora. Eu sinto <chuckles> muito pelo que você passou. E espero que os seus próximos encontros sejam um pouco mais um pouco, não, bem mais gostosos, tá bom? <chuckles>
É, tranque Pois, pois é. <laughs> Ai, eu também gostei de te contar essa história e até uma próxima.

Sabe assim? Você não tá tão, ca querendo, sabe assim, e eu tô aqui quietinha na minha casa.
É, pa tá, e, um É, né, tipo Faz uma certa produção, né, do tipo, né, vamos conversar, a gente marca um dia, marca um horário, marca um lugar que não seja a sua casa. É que ele não estava entendendo que ele estava saindo com a brasileira, né, e, tipo, as brasileiras são mais inteligentes. É total creepy. <laughs> Caramba! Mas e aí, no fim, você conseguiu? Você acabou encontrando ele?
É, e é meio creepy. Sabe? Aí tá, aí teve uma eh eh, tinha umas coisas assim, aleatórias, e aí a vida do imigrante que acabou de migrar, ele se muda muito. Eu sou a pessoa que me mudei muito. Eu acho que em 6 anos de Portugal eu me mudei acho que foram 8 ou foram 9 vezes.
Hum. <chuckles> Claro. Nossa, mas mas você mudava o quê, pra quartos e tal ou pra casas mesmo?
É. No começo foram quartos eh, no começo até eu me encontrar em um lugar e ficar quieta onde eu estou, eh, né, porque você divide casa, divide quarto, não sei o quê, porque é muito caro e também não tem é muito difícil, além de caro é difícil, né, porque você não tem, eh, <smacks lips> como fala, tipo, não tem ninguém que fale bem de você, do um ex eh, um ex-senhorio e essas coisas, sabe? Não tem, então é, você não tem referência, você não tem um fiador, você não tem coisas, além de ser caríssimo.
Sim. Claro, sim, sim. Claro, claro, sim. Não tem referência, né? Claro.